อืม ของผมเนี่ยจะเป็นการเดินนะครับ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการออกกำลังกายที่ดีไหม? ก็คือผมเดินรอบบ้านนะครับ ก็เดินแบบ
อา อา การเดินแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระยะทางที่ไกลก็ถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีอยู่นะครับผม ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามา อ่า คุยในเรื่องของอาหารกับที่คุณทานอยู่เนี่ย แน่นอนว่า อ่า คุณ เป้าหมายหลักของคุณคือลดน้ำหนักใช่ไหมครับ? แต่สิ่งที่ขุน ที่คุณเนี่ยชอบทานระหว่างวัน หรือชอบทานเล่นเนี่ยกลับกลายเป็นคุกกี้ <chuckles> ซึ่งคุกกี้เนี่ยมันคือทั้งแป้งและน้ำตาลเนี่ย เนี่ย มันเป็นศัตรูตัวฉกาจของการลดน้ำหนักเลยนะครับผม
อา ครับผม อืม ใช่ครับ <laughs> <chuckles> ครับผม ซึ่งผมกินเข้าไปแล้วไง <chuckles> แล้วก็รู้สึกผิด <chuckles>
อา <laughs> ครับผม อา โอเค ถ้าอย่างงั้นถ้าเกิดว่าคุณ อ่า ชอบที่จะทานของว่างระหว่างวันเนี่ย ก็อยากจะแนะนำว่าถ้าเราลองเปลี่ยนรูปแบบของอาหารที่เราทานเล่นดูล่ะครับผม อาจจะเป็นพวกถั่วอาลมอนด์ หรือว่าถั่วอะไรพวกนี้ครับ ที่มันปรุงรสอะ เพราะว่าถั่วเนี่ย อ่า มี มีไขมันดีอยู่แล้วก็ เอ่อ ไม่ได้ทำให้แบบว่าให้เราน้ำหนักขึ้นอะ ประมาณนั้นน่พะครับผม
อืม ครับผม อืม ครับผม ผมเนี่ย อา ครับผม น่าสนใจนะครับ
น่าจะเป็นของว่างตัวเลือกที่ดีขึ้น สำหรับการกินระหว่างวันนะครับ ส่วนสำหรับการกินอาหารหลักที่คุณบอกว่ากินอกไก่จนรู้สึกฝืดแล้วก็แห้งคอมาก ๆ เนี่ย เราลองวิธี หาวิธีที่แบบว่า อ่า ปรุงมันใหม่ดีไหมครับผม? เพราะว่าถ้า ถ้าเกิดเราทำอาหารเองได้เนี่ย เราการทำให้มันนุ่มขึ้นเนี่ย ด้วยการใส่เบกกิงโซดาเข้าไป ในการหมักเนี่ย มันก็น่าจะเป็นตัวเลือก ตัวช่วยได้ที่ทำให้อกไก่เนี่ยมันนุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำขึ้น ทำให้เวลาทานอกไก่เนี่ยมันไม่รู้สึกว่าแบบกินอาหารที่แบบว่าไม่อร่อย หรือว่าไม่อยากทาน อา ตัวเลือกพวกนี้คุณได้ลองทำหรือยังครับ?
ใช่ครับ อืม อา ครับผม อา มันแหยง ๆ อืม ครับผม ผมเนี่ยเคยลองปรุงแล้วนะครับ อืม แต่เหมือนกับว่าผมจะปรุงตามใจปากไปหน่อย เหมือนกับว่า เอ๊ะ พอได้ปรุงแล้วก็เอาใหญ่เลย แบบใส่ไปเลย ใช่ครับ ใส่ไปเลย ชีส <laughs> ผมบอกเลย จากสุขภาพกลายเป็นไม่แล้ว เพื่อ ใช่ เพื่อความอ้วนแล้ว แล้ว แล้วทีนี้ยังไม่พอ ผม แต่ แต่ผมเนี่ยพยายามที่จะลด น นะครับ ในการแบบ แบบว่าใช้น้ำมัน อะไรพวกนี้ ผมเนี่ยไปใช้เครื่องทอดไร้น้ำมันแทน ผมไม่แน่ใจว่ามันดีไหม? แต่ว่าผมแบบว่า อะ คือ คือมันติดไง คือติดของทอดด้วย ผมก็เลยพยายามที่จะไม่หักดิบ ก็เลยไปใช้หม้อทอดไร้น้ำมันแทน เอ่อ คุณ คุณว่ามันดีไหมครับ? ไอ้หม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ย
อ๋อ ครับ มันเลยใช่ไหมครับทีนี้? อา อา อา อา โอ้โฮ! เพิ่มขึ้น เออ ครับ ลดอะไรครับ? อ๋อ อือฮึ ครับผม ครับ อืม

ไม่ครับ
โอ้ ผมเนี่ยมีปัญหาอย่างหนึ่งครับ ก็คือผมเนี่ยอยากกินอาหารเพื่อสุขภาพ แต่ทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่า โอเค ผมเนี่ยจะชอบกินอกไก่ ใช่ไหมครับ แต่อกไก่เนี่ย โอ้โฮ กินไปมันจืดมาก แล้วก็นะครับแห้งด้วยนะ อ่า เนื้อ เนื้อมันแห้งแบบ โอ้โฮ ไม่ดีเลยแบบ อือ มัน มันกินต่อเนื่องไม่ได้อะครับ มันเหมือนกับการฝืนกิน เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ผมก็จะมีการกินจุบจิบ ก็คือในระหว่างวันเนี่ยผมก็จะมีการอะกินขนมบ้างนะครับ ผมจะชอบกินขนมที่เป็นคุกกี้อะครับ ของอิมพีเรียล หรือพวกของอาร์เซนอลน่ะครับ ชอบเอามากิน อา แล้วทีนี้มันก็ ร รู้สึกผิดนะครับ พอกินเข้าไป อ้าว คือจะลดน้ำหนัก อ้าว แต่ว่า อ้าว กินไปแล้ว แย่เลยนะครับ อ่า น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นนะครับ แทนที่จะ มันจะลดลง ที่นี้เนี่ยพอที่จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาไหมครับ?
อืม ครับ ครับผม <chuckles> ครับ ๆ อืม ครับผม อา ครับผม ครับ ครับผม ครับ อ๋อ ครับผม ครับ ๆ <chuckles> ครับ <chuckles> อืม อือฮึ อืม ครับผม เข้าใจเลยครับ <chuckles> ครับผม คือเป้าหมายหลัก ของคุณเนี่ย คือต้องการ อ่า ควบคุมอาหาร และเป้าหมายคุณคือการลดน้ำหนักเพื่อให้สุขภาพดี ถูกต้องไหมครับ? คุณออกกำลังกายด้วยหรือเปล่าครับ? ผมสอบถามทิดหนึ่ง
อา อา ถูกต้องเลยครับ

อา ใช่ครับ
อะฮะ มันก็อาจจะเกิดกรณีที่ทำให้เราตัวบวม หรือว่า อ่า ดูฉุขึ้นมาได้ครับผม ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัว เรียกว่าเป็นศัตรูของการลดน้ำหนักเหมือนกันครับผม ก็ลอง ต้องลอง อ่า ปรับลดปริมาณของเครื่องปรุงลง หรือว่าปรุงในรสชาติที่แบบว่า อ่า รสชาติที่ ลดน้อยลงหน่อย คือไม่ลด ไม่ปรุงรสชาติเข้ม ๆ เนี่ย ผมว่าไป เป็นตัวช่วยที่ดีแน่นอนครับผ
อืม ครับ อา ครับ อืม ครับผม ผม ผมเนี่ย อา ลองวิธีการที่ อา ปรุงน้อย ๆ แล้วนะครับ แต่ว่ามีการปรุงอยู่นะ อา ใช้น้ำปลาอะไรต่าง ๆ ก็ช่วย ช่วยได้อยู่นะครับ ซึ่งผม ผมก็ โอเค มันพอกินได้นะ นะครับ มันมีรสชาติ แต่ แต่ทีนี้เนี่ย ด้วย ด้วยความที่ว่า อา กินอกไก่เสร็จแล้ว ก็อยากกินขนมอีกอะ ผมจะมี <chuckles> ผมจะชอบซื้อโอรีโอมากิน <laughs> อา ตัวดีเลยโอรีโอ แล้วแบบซื้อนมมาจุ่มด้วยนะ <laughs>
ครับ อา พอโอเคขึ้นไหมครับ? อา ๆ ๆ อือ อือ ๆ <chuckles> อา โอเค ครับผม ครับ ๆ อืม โอเค โอเคครับผม อา ถ้าอย่างงั้นผมขอแนะนำเป็นในรูปแบบของเสิร์ช เท่าที่ผมวิเคราะห์เนี่ย คุณชอบกินของว่างในประเภทที่เป็นคุกกี้ ถูกต้องไหมครับ?
ครับผม อา อา ถูกต้องเลยครับ
อะฮะ ทีเนี้ย อา ตามหลาย ๆ แหล่งอะ ตอนเนี้ยผมเห็นว่าเขาก็มีการทำคุกกี้ที่ไร้แป้ง
อืม น่าสนใจ
หรือว่าไม่ได้ใช้แป้งเป็นส่วนผสม หรือว่าคุกกี้ที่เป็นธัญพืช
อ๋อ ครับผม โอ้
คือ 2 อย่างเนี้ยมันก็อยู่ ใน ในหมวดของคุกกี้อยู่ น่าจะ
ลด
ตอบโจทย์ของคุณในเรื่องของการทานของว่าง ป ประเภทนี้ได้ แล้วอย่างการจุ้มนมเนี่ย นมเป็น เป็นอาหารโปรตีนที่ดีอยู่แล้วนะครับผม แต่ถ้าเกิดเราเลือกในส่วนของนมที่พร่องมันเนย หรือพวก fat 0% เนี่ย อา ก็จะเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมที่คุณจะลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพได้อีกครับผม ยังไง 2 ตัวเลือกเนี้ย ผมว่าน่าจะเป็น ท ทางเลือกที่ดีนะครับผม สำหรับการที่ดัง คุณยังชอบกินขนมระหว่างวันอยู่ แค่ยังทานได้อยู่ แต่ว่าเลือกอาหารที่เหมาะมากขึ้นน่ะครับผม
ครับผม อืม ครับผม อา อืม ครับผม อ๋อ <chuckles> อืม ครับผม อืม งั้น งั้นผมขอถามไรลึก ๆ หน่อยครับ ก็คือ เอ่อ ส่วนของนมเนี่ย เอ่อ การที่มันมีไขมัน 0% เนี่ย คือมันมีน้ำตาลใช่ไหมครับ คือมีน้ำตาล อาจใส่เข้ามาหรือเปล่าครับ แบบว่าผมพยายามเลือกที่จะกินนมที่มันแบบ ให้แบบอ้วนน้อยที่สุดอะครับ มันมีนมไหนที่คุณสามารถแนะนำได้ครับ? หรือว่า อ่า ไม่ควรที่จะดื่มนมเลย? คือแบบเหมือนกับว่า อา กินแบบไหนก็อ้วนนะครับ
ได้เลยครับ ครับผม- ครับผม